Oo naman, yung isang asignatura namin nung college sa pharmacy, ah, gumagawa ka yung manuf. So, ma nagma-manufacture kami ng mga bagay-bagay tulad ng mga tablet, capsule, shampoo, lipstick, lip balm, lip tint, kahit ano, ah, ah, drugs, cosmetics
Mm. Mm. Hmm. Mm. Ah, oo. Ay galing. Oo. Hmm, mm. Mm. Mm, mm.
ah, food kahit ano. 'Di ba parang na mai-a-apply mo din siya kasi sa pang araw-araw o pwede mo pang pangnegosyo kung gusto mo 'di ba. Kaya lang, mahirap kapag a ang mahirap nga lang dun syempre yung mga legalities katulad ng mga papeles mahirap talaga i asikasuhin yun para legal ka eh.
Hmm. Hmm. Oo, oo. Ay, oo nga, oo tama yan. Mm. Mm. Ay oo nga, oo. Mm. mm, mm, tsaka siguro ano, 'no, may kasamang gastos din, 'no, kasi parang magastos din yung ganung bagay, 'no.
Oo, pero kung mm. Oo, oo, pero kung gusto kong gumawa ng sarili kong shampoo, gusto kong gumawa ng sarili kong sabon, or anything, lip tint mga ano, foundation, ganyan. Pwede, kaya ko. Oh.
Mm, 'di ba? Mm, mm. Mm. Mm. Oo. Ah, ang galing. Naituturo din pala sai sa pharmacy yung ganyan, 'no?
Oo, yung mga skincare, ganyan. Mm.
Ano. Oo, eh para sa 'yo naman, um, ano naman yung mga dahilan, ang mga dahilan mo kung bakit mahalaga talaga ang pag-aaral tsaka, hindi lang para sa school kundi para sa buhay mo talaga?
Oo.